Oye, fíjate que te quiero contar que, <chuckles> últimamente, me ha costado mucho, pero mucho trabajo controlar mis antojos y, sobre todo, como esta, pues, no sé si llamarla como hambre emocional o qué, pero así como que, si estoy muy aburrida, estoy comiendo. O sea, para darte un poquitito de contexto, yo trabajo desde mi casa, entonces, todo el día estoy aquí encerrada, entonces, como que digo: "Ay, qué aburrido", y ya, bajo y me como unas papitas, luego bajo y me como un yogur, bajo y me como o sea, siempre estoy comiendo algo, ¿no? O si tuve un día muy estresante, es como: "Ay, me merezco unas alitas, me merezco un sushi, me merezco una pizza", o si ando como que muy can muy estresada, perdón, ansiosa, pues así de que estar comiendo algo siempre. Y ahora también, justamente, mi hijo salió de vacaciones. Entonces, estamos los 2 todo el día encerrados, y, pues, como buen niño siempre quiere estar snackeando. Entonces, yo también es como que "Ay, bueno", compro snacks super, como ya hechos y fáciles, y, pues, al final ya son papitas, son galletas, son donitas, y como que siento que ni es muy saludable ni tanto para él ni para mí. Pero, sobre todo, a mí me ha costado como mucho trabajar trabajo controlar estos antojos y esta hambre como que, en sí, ni tengo hambre, pero nomás como como por comer, porque no tengo nada más que hacer, y, o porque me siento de alguna forma, ¿no?
Okey. Ajá. Entiendo, pues mira, la verdad es que es algo bastante común, bastante normal, incluso, eh, en algunas situaciones, pero no te preocupes, me gustaría saber un poquito antes de de darte estos consejos, me gustaría saber, ¿cuándo sueles tener más como estos antojos durante el día?, ¿podemos decir, después de comer, antes de comer o incluso en alguna hora en específico?
Sí, mira, fíjate que, cuando más tengo ganas de antojos es, ya sea como a mediodía, o sea, como entre el desayuno y la comida, es cuando más como antojito me da algo, de cositas de, que papitas, que galletitas, que una nievecita, y ya en la noche es como que: "Ay, tuve un día superpesado", y es de que: "Ay, déjame pido algo de Uber Eats o de Rappi", y ahí me ando aparte gastando el dineral, pues ando comiendo por por equis o ye razón, ¿no?, o sea, sobre todo como por el antojo y también a veces, como porque: "Ay, tuve un día muy estresante, ay, me siento triste, ay, ya se ya me bajó y entonces me merezco algo rico", o no sé, o sea, "Hoy fue un día muy difícil o estuvo muy difícil con mi hijo, hoy anduvo muy enojón", y y como que, digo: "Ay, me merezco algo delicioso", y ya como que me consiento, pero sí es como como para tapar la emoción, a veces estoy como muy, muy ansiosa y sí es como que es un soy una, no sé, como una, ¿cómo se llama?, como una aspiradora y como que agarro todo lo que hay, ¿no?
<laughs> Okey, entiendo perfecto, oye, y en cuestión de de qué sueles comer, me mencionabas, ¿no?, que de repente, pues, son papas, o son como algún snack de alguna tienda y demás, pero, ¿sueles comer siempre esto o puedes también, a lo mejor, variar un poco también, a lo mejor, eh, en qué cosas consumir cuando sientes como esta este antojo, eh, o todas estas situaciones?
Ujú. Em, pues mira, la verdad es que lo que más co o sea, entre, em, o sea, cuando, o sea, es entre la el desayuno y la comida, sí me dan como antojos como de, como de gusguerías, de papitas, dulcecitos y así, pero ya en la noche sí es como que en vez de cenar algo es como que: "Ay, me voy a echar unas alitas, voy a pedir una pizza", o sea, como que ya si es más comida, comida y como que me da mucha hambre y así como que me como cualquier cosa, o me pido de comer algo, ¿no?, más que nada, casi pido de comer algo, pues, que unos sushis, que te digo una pizza, unas alitas, que una hamburguesa, o sea, como que si en la noche es como más de comida, y en el día sí es como más de chucherías, así como que estoy arriba trabajando y bajo, y es como abro el refri y es como: "Ay, pues me voy a comer, este, no sé, eh, mm, no sé, un pan con mantequilla de maní", o no sé, bajo y: "Ay unas papitas", porque le compré como estas papitas individuales a mi hijo, no sé quién ha comido más, si él o yo, y como estas barritas de Rice Krispies, o que estos bombones cubiertos de chocolate, o abro la alacena y literal, pues, que veo y a ver qué cómo, ¿no?, o sea, como que en mi casa cuando era chica todo esto era superprohibido y nunca había nada, nada, nada, nada, mi mamá siempre estuvo como muy obsesionada con eso y como que yo dije no, ahora que yo soy mamá, pues, que haya de todo, ¿no?, que mi hijo vea que siempre hay de todo, y creo que mi hijo sí está superacostumbrado y él es como que: "No", pues, la verdad no, o sea, como que a veces yo le digo: "Ay, me voy a comer papitas, ¿quieres unas?", y él sí es de que: "No, está bien, ya no tengo ganas de papitas", y yo de que, ay, yo me atasco y así, ¿sabes?, como que no me sé controlar muy bien.
Okey. Okey. Entiendo, oye, y en cuestión de, tal vez, los sentimientos, las emociones que me mencionas que a veces son lo que te provoca como estos antojos, ¿qué sueles pensar o qué sueles sentir después de, pues vaya, de comerlos o de de consumirlos?
Pues sí, mira, a mí lo que me cuesta más trabajo o o lo que más me detona son como estas emociones de estrés. Creo que el estrés, el aburrimiento y como que el sentirme abrumada o que tuve un día muy pesado en el trabajo o siendo mamá son, siento, que las cosas que más me causan que coma como chucherías. O sea, también el estar aburrida en mi casa y como que es esperando que, pues, esperando que porque soy intérprete, entonces estoy interpretado en mi casa, y a veces, pues, tarda un poquito a veces en llegar las llamadas, ¿no? Entonces, pues en lo que espero una llamada, bajo y qué, pues, te digo, voy por mis papitas o a veces palomitas, ahora sí que como que de todo, o sea, realmente mi alacena parece cine, o sea, como esos de como esos lugares del cine que hay papas, hay golosinas, hay palomitas, hay de todo. Entonces, como que
<chuckles> Okey. Es la dulcería completa. <chuckles>
Ándale, exacto. Lo único que sí, no tomo refresco y creo que es lo único que me faltaría, pero el refresco me choca. Entonces, más bien es como estos antojitos o la nieve, me encanta la nieve. O sea, me cuesta mucho trabajo como controlarlo, porque yo sí compro, no sé, medio litro o el pin pues, y, o sea, yo en una sentada me puedo acabar medio litro de nieve, ¿no?, cuando es como que, a ver, pues, o sea, me puede haber servido, no sé, 1 o 2 bolitas de nieve y ya, pero no, como que me lo atasco todo y es como de que: "¿Por qué soy así?", ¿sabes? "O sea, ¿en qué momento me comí todo?", a veces me pasa.
Ujú. Entiendo. Pues, mira, con todo esto que me mencionas, la verdad es que me parece algo muy normal, eh, muchas personas, pues, les llega a pasar lo mismo, ¿no?, que por, a lo mejor, alguna emoción, a lo mejor muchas personas también asocian esta parte que a veces con con tristezas, con depresiones y cosas así y, pero creo que es más como en la parte de tal vez, lo emocional, simplemente alguna emoción como que detona estas situaciones. Entonces, principalmente creo que me gustaría, tal vez, eh, que tú intentaras, tal vez, el notar la diferencia entre esta hambre, eh, física, como tal, de que, pues, tienes hambre, ¿no? Y tal vez, esta, pues, podríamos llamarlo igual hambre pero er en la parte emocional, ¿no? Y que de cierta manera, pues, tú logres como identificar en qué momento, pues, sería bueno tal vez, sí, ¿no?, estos snacks, estos, eh, refrigerios para ah, previos a a comer como una comida ya, pues vaya, fuerte, una comida pesada, una comida, pues, de cierta manera, hasta cierto punto sana, y que, pues, puedas lograr el tener como estas diferencias y y y no tanto como la parte de de encontrar algún momento para para buscar, ¿no? Y a y a lo mejor, comerte este este helado que de cierta manera, dices que que te que puedes, ah ah, comer, eh, medio litro, en <chuckles> en de un en una sola vez, ¿no? Entonces, a lo mejor, el buscar como esta esta parte y tratar de de mejorar esta situación. También, lo que te podría recomendar es que en vez de que sean estos tipos de snacks de a lo mejor, papas, helado, o cosas que tal vez, de cierta manera, no son las adecuadas, el tratar de buscar snacks que de cierta manera, pues, te ayuden a a lo mejor con algo, ¿no? Podrías, a lo mejor, como fruta deshidratada, alguna fruta, al e incluso fruta como picada con a con a lo mejor, algún ingrediente extra, a lo mejor limón, a lo mejor algún cítrico, como que ese tipo de situaciones que, pues, de cierta manera, te te ayuden a a tener, pues, tal vez una co un snack un poco más saludable, ¿no? También, la la fruta deshidratada, pues, también te podría servir, a lo mejor arándanos, a lo mejor cacahuates naturales. Como que todas estas semillas, tal vez, te pudiesen ayudar a incluso, como a a mejorar en algunas en algunos aspectos de de tu salud. No sé si a lo mejor ya has intentado como e en alguno de estos, eh, aspectos, ¿no?, el el tener, eh, a lo mejor, un snack un poco más saludable.
Ujú. Ujú. Eh. Ajá. Ándale. Oye, fíjate que no lo había pensado y me encanta, o sea, a lo mejor sí, eh, no sé, como tú dices, tengo ganas como de algo dulce o algo, como que unos arándanos, eh, unas pasas o a lo mejor frutos secos, me vendrían mucho mejor que estar comiendo gomitas o papitas. Como que no había pensado en esas alternativas, que creo que también es importante desde que voy al súper, ¿no?, o al tianguis a comprar las cosas, que compre como cosas un poco más saludables, ¿no?, o que si tengo antojo algo de saladito o crujiente, pues no, a lo mejor ser que una frutita con limón y sal y chamoy o tajín o algo así, creo que es algo que me ayudaría mucho como a calmar a lo mejor, eh, estos antojos, o de que pepino y jícama, los que nunca fallan que, o sea, te puedes comer un millón de jícama y pepino, y ahora sí que, pues, es prácticamente pura agua, pero siento que sí me podría ayudar a quitar como esa ansiedad que traigo, ¿no?
Claro. <chuckles> Claro, justo creo que también podría funcionarte esa parte que mencionas, ¿no?, la jícama, los pepinos, como que todas esas esos alimentos que de cierta manera mencionas, ¿no?, que son agua y que, al final de cuenta, pues, no es como algo que te pueda como llegar a inflamar o que te llegue como a a quitar o a saciar como esta hambre con por completo, ¿no? A lo mejor en algún momento, pues, sí llega como a quitarte un poco el hambre, pero, pues, aun así va a seguir esta hambre como tal física, ¿no? También te podría a lo mejor recomendar técnicas para calmar como estas emociones, a lo mejor que en algún momento te sientas ansiosa o o que sientas como estas ganas de de consumir a alguno de estos productos o de estos, eh, pues, snacks, a lo mejor papitas y demás. El tratar de respirar creo que te podría funcionar, para tratar de calmar como estas emociones y de cierta manera también tratar de controlar estos antojos, y pues, que de cierta manera, pues, el hambre emocional no no te coma a ti, ¿no?, entonces, creo que el el poder como respirar, tratar de calmarte, a lo mejor en caso de que estés trabajando, tomarte una una ligera pausa, tratar como de de pues vaya, de calmar tus emociones y que de cierta forma, pues estos antojos y y esta hambre emocional, pues no no no te consuman, eh, todas esta energía, ¿no?, entonces, el tratar de respirar creo que te podri te podría ayudar a a, pues vaya, a calmar estas emociones y que no solo se se tenga que calmar con comer algún alguno de estos snacks.
Mm. Mm, sí. Me me encanta, la verdad es que sí me gusta mucho eso de respirar y tomar pausas, es algo que a lo mejor sí tengo que implementar mucho más, y la verdad siento que hasta le va a ayudar de ejemplo a mi hijo para también, que él sepa como calmarse en sus momentos de estrés, y cómo tener alternativas, mm, más allá de la comida para estos temas emocionales. La verdad es que te agradezco muchísimo tu tiempo y que me hayas escuchado.
No, no es nada, yo encantado. Hasta pronto.